Oh gitu, jadi emang udah mulai tuh ya agak kayak, enggak mmm, enggak terlalu sering lah ibaratnya main sama ibu Kakak gitu. Udah, mulai banyak meluangkan, eee, waktunya sama teman-teman Kakak gitu. Udah mulai kayak agak renggang gitu, nggak sedekat dulu, gitu ya, Kak, ya.
Iya, males, ikut-ikutan sama si mami gitu kan, pikirannya kan, ya ampun kan beda generasi Kak, gitu males banget, lebih seru sama teman-teman, udah mulai kayak gitu. Cuma ya ibu aku tuh yang tiap kali ya, eee, inilah gitu, eee, "Ayo kamu musti ikut," kayak gitu. Jadi ya aku jadinya dengan sebenarnya nggak nggak dengan, eee, kepengen banget gitu, nggak nggak senang gitu sebenarnya ya, tapi ikut lah gitu, karena harus.
Oh gitu, e kalau masalah komunikasi sama kayak privasi gitu, eee, Kakak juga itu, berubah juga nggak pas Kakak memasuki, eee, masa remaja?
Jadi, beu berubah banget, mhm.